А, знаешь, я бы сказала, что у меня есть пример, где сюжет, а, ключевой, но он не вытащил, и где сюжет вытащил. <chuckles> Хочешь? <chuckles> Вот. А мне тут посоветовали посмотреть 1 а, американо-мексиканский сериал. Э, ну, и поскольку производители- Америка и Мексика, то, естественно, он про наркобаронов. <chuckles>
О да, давай. Давай, да, интересно. Ну, конечно, да да да. <laughs>
Да. Вот. Э, и там как раз, э, всё действие тащил сюжет: как девушка случайно пап пропала в эти перипетии, и вот, чтобы ей просто выжить, ей пришлось как-то сотрудничать, да, с этим картелем. И, стараясь выжить, она поднималась всё выше и выше в его иерархии. А, сначала несколько серий было интересно, потому что каждая серия заканчивается, знаешь, на чём-нибудь таком: ой, что же будет дальше?
Мгм мгм. Мгм. Мгм. Трагично, да! То есть непонятно, что будет дальше, да?
Да да да! Но потом я устала от некой пустоты. М, окей, дальше будет новая перестрелка, да, <chuckles> н новая там, какая-то <chuckles> М.
То есть сюжет не развивался. Он строился по какому-то одному сценарию, да? Вот сейчас девушке плохо в картеле, вот она сейчас спаслась, а дальше опять девушке плохо в картеле, так?
Мгм. Э, да, и она опять спаслась, и, ну, мы видим, что она как-то, так сказать, закаляется в этих битвах, да? Становится более жё жёсткой и безжалостной, но, как бы, это и всё. <chuckles>
Мгм. Понятно. Так, а в другой пример? Мгм.
То есть как-то ни уму ни сердцу. А другой пример, слушай, ну, мне кажется, это вот р у м, распространён фу ты, распространённый, очень популярный сериал- "Игры престолов". А, мне кажется, вот там вот сюжет тащит, но как бы там и герои, конечно, не подкачали.
Мгм. Мгм, мгм. Ну да, там кажется, вот как раз, э, пример того, что и сюжет очень сильный, интересный, закрученный. И при этом сами по себе герои: они все отдельные, они все харизма ну, не все, многие, хариз харизматичные, такие вот прям. За ними интересно наблюдать.
Да, да. Мгм. Да. И знаешь, что мне ещё там важно и нравится, и мне кажется, нем немалую, так сказать, э, роль сыграла в его популярности, а, то, что героев-то там много и вокруг каждого есть свой мини-сюжет. Да да да! <chuckles> Вот. И реально, вокруг каждого развивается какой-то свой мини-сюжет, и получается, что каждый человек может найти себе героя, за которым ему любопытно следить.
Очень много. В них так можно запутаться. <chuckles>